Mm.
Araw-araw lalo na yung nanay ko sabi niya sa akin, ah, i kahit na kumustahan ko lang daw siya sa chat araw-araw, oo. Dahil sabi niya, gusto daw niya na, ah, parang maramdaman namin na may nanay pa rin kami kahit malayo siya samin <laughs> 'di ba?
Oo. Malayo, oo. Oo, oo. Oo, ah. Oo, nakakatuwa naman, oo nakakatuwa. Nakakatuwa na-napangiti ako ngayon eh. <chuckles>
Mhm. Tama, kahit na ano araw-araw nga oo araw-araw nga alam mo ba yung everyday chat niya kahit sticker lang siya na, "hello," ganun. <chuckles> Para meron lang kaming pag oo, para meron lang kaming pag-usapan.
Mm. Oo, oo. Malaking bagay. Oo. Mm, mm. Matanong ko lang.
Ikaw ano, ano ba. Ah, sige ano ba yun?
Ayan, ano, gusto ko itanong, ah, kasi 'di ba? Parang sa tingin ko kasi pag na kayo ng pamilya mo pag nagkita-kita talagang sobrang espesyal, parang mas extra special ganyan. Meron ka bang ano, ah, natatanging kwento o mga pangyayari na talagang nag tawanan kayo sa isang, ah, family gathering o pagtitipon niyo?
Mm. Mm. Mm. Oo, mm. Oo. Mhm. Ah, oo meron naman na iilan, ah, katulad ng mga kaarawan tapos yung mga, ah, summer outing, 'di ba? Tsaka yung mga ano sa pamilya kasi namin meron kaming Christmas party din, 'di ba? Siguro pati din sa inyo 'di ba? Yung, yung nagi-games, yung mga ganon naglalaro kayo.
Mm. Mm. Oo, oo, mm. Oo, oo. Mm. Oo, exchange gift
Oo, ayan katulad ng mga ex ex exchange gift 'di ba?
Oo.
Ikaw ba? Meron ba?
Um, sa amin on pag Pasko talaga nag-e-exchange gift kami, pero, um, sa tingin ko yung pinaka natatanging kuwento, ah, na sa ngayon na hindi ko talaga makakalimutan, eh yung kasal din, sa kasal din ng kapatid ko. Siguro kasi fresh pa, bago pa, nung isang taon lang din yun pero yun kasi yung pinaka-recent na gathering namin. So ang nakakatawa dito ano, yung kapatid kong lalaki tsaka yung kapatid, um, nung napangasawa nung kapatid ko. Um, nag-ano nag ah, naging close sila. Kumbaga yung, um, yung kapatid niya na lalaki oo, tas ano, um, nalasing sila parehas, pero hindi naman sila yung tipong nagwawala na ganyan pero tipsy-tipsy sila, tas yun parang na nakakatawa kasi sobra silang naging close, na parang dun lang sila kasi nag-meet eh, sa kasal lang, oo.
Hmm. Mhm. Mm. Oo Ah. Hmm. Tama. Mm. Oo. Mm. Oo. <chuckles> Oo. Ah, talaga. Mm. Hmm. Mm. Oo, oo. Oo. Oo. Ah, 'di ba? Tapos ano, hindi, hindi inaasahan 'di ba?

Um, sinabihan naman, parang hindi kasi klaro sa amin, eh, parang sa pamilya kasi namin hindi um, kahit parati kaming, um, kahit close kami o parati kaming may pagtitipon, ganyan nagkukuwentuhan, hindi klaro sa amin kung bawal ba o pwede. Kaya, ano, kaya sa akin nung una, um, kasi ako, hindi ko naman siya plinano, nangyari lang talaga yung sa akin. Kasi kung ako yung masusunod, ayoko din habang nag-aaral, kasi parang yun yung tradisyon dati, eh, di ba? Parang, um, 'pag nagkarelasyon ka daw habang nag-aaral, nakakasira ng pag-aaral, ganyan. Kaya parang, as much as possible, ayoko talaga. Kaya lang yun, nangyari siya tapos ano
Mm. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Ah. Hmm, mm. Oo. Oo, nangyari lang. Oo. Mm. Nag-aaral, mm. Oo, tama. Oo. Tama, oo. Mm. Mm. Mm.
um, hindi ko din alam kung anong oo, kaya lang pinigilan kami. Parang hindi naman kami ano, hindi naman galit na ano, kinausap lang ako na parang, "Baka po pwede, wag muna, kasi ano, mga bata pa." ganyan. Ta's, eh, sabi ko, parang ako ayoko naman, makipag-break, ayoko namang iwan na ano, kasi alam ko naman na hindi kami yung parang naglalaro lang, ganyan. Ngayon, kaya mm, mm, oo, tapos ayun, parang sabi lang nung magulang ko, nung nanay ko, sa sabi nung nanay ko sa tatay ko, sabi niya, "Ay, mahihirapan naman pala yung anak mo. Oh, siya sige." at sa iyun, ano parang nag, hmm, legal na kami. Kaya kasama din namin siya madala sa pagtitipon. Ikaw ba, kasi ang tagal niyo na din, nakasama nakakasama mo din?
Okey naman sa mga magulang mo? Ah, oo. Mhm. Na Pagkatapos, mm. Oo, mm. Oo. Oo. Tama. Mm. Wa! oh, yung seryoso na talaga yung relasyon niyo, di ba? Uy, mm. Oo, nga. Oo. Oo. Di ba? Oo, nga. Tama. Hmm. Oo, ayun parang ano, ah, parang siya na nga yung anak ng tatay ko. <laughs>
Oo, ay, ganun naging close sila? Oo. Nakakatuwa.
Di ba? Oo, dati kasi ayaw niya talaga sa kanya, tapos ngayon parang, ay, parang siya na yung pinakagusto ng tatay ko. Di ba?
Oo, paborito, oo. Mm, nakakatuwa naman.
Kaya ayun, ah, parang ano, pati din sa mga tita ko, parang siya na yung kamag-anak, hindi na ako. Di ba?
Mm, mm. Oo, na, um, ano napalapit na talaga. Ganun daw sabi nila na, eh, na parang kung sino yung kapareha mo, parang ituturing ka na anak. Yung kapareha mo, kunwari yung, um, asawa mo, minsan mas magiging malapit sila dun sa asawa mo, parang ganun daw yun.
Mm. Mm. Oo. O tama, oo. Oo. Oh, tsaka ano, magaling lang silang makisama, di ba? Nasa pakikisama din.
Mm. Mm, oo, ayun. Naku, nakakabitin naman yung usapan natin, ang dami ko nadiskubre sayo. Nakakatuwa na pagkakaparehas, oo. Salamat din sa mga naibahagi mo. Hanggang sa muli po. Mm, kayo din, paalam.
Kaya, <chuckles> oo, nga. Oo, nga maraming salamat sa oras mo. Ayan. Ingat ka palagi.

Pamilya, mm. Kapag ano, kapag regular na pagtitipon ng halimbawa Pasko, may birthday, ganyan, ano nagpupunta kami talaga sa iba't, um, iba't ibang lugar halimbawa, um, staycation o kaya mag-be-beach ganyan. Tapos, mm, 'tas naglalaro kami, parang pa-games ganyan, kung ano yung napapanood namin sa TV, halimbawa Pinoy Henyo, naglalaro kami mga ganun, mm, <clicks tongue> pero kapag yung
Mm. Mm. Ah. Oo. Mm. Oo. Ah. Oo nga 'no? Mm. Hmm. Oo. Ah. Mm. Ano 'yan, ah, kada taon, 1 taon ganun? Ah, mm.
Taon, mm, mm kada isang taon nung ano, um, tuwing Pasko ka ka, ah, malimit tuwing Pasko, oo, kasi nag-e-exchange gift din kami ganyan. Tapos kapag mga pormal na okasyon, ayan halimbawa tulad nung kasal, parang ano din 'no, masaya din siya kasi kakaiba, parang pormal na pormal kayo mga ganyan, kakaibang experience.
Mm. Ah, tuwing Pasko. Mm. Hmm. Oo. Oo. Mm. Oo nags Tama. Magsama-sama la hindi lang yung mga pamilya, kamag-anak din 'di ba?
Mm, mm, 'tsaka kaibigan nung ano, halimbawa yung sa akin, sa kapatid ko, makikilala din namin ganyan tapos yung sa inyo naman 'di ba? Mm. <clicks tongue> Kayo ano yung mga ano?
Mm. Mm. Tama, mm. Oo 'di ba. Ay ako nama ako naman kasi ano, mga konti lang kasi yung mga, ah, yung pagtitipon namin dahil nga sa set-up namin ngayon dahil yung nanay ko nasa abroad, tapos ako nakabukod na kasi ako, 'di ba? Tapos yun kapag kinukuha ko talaga na isang beses sa isang linggo, makapunta ako samin dalawin ko yung tatay ko 'yon. Tapos ayon kapag, ah, yung mga pagtitipon lang din namin kapag Pasko at tsaka bagong taon.
Ah. Oo. Oo. Mm. Mm. Mm. Oo. Mm, mm.
'Yon, kaso yun nga mm.
Ganda din talaga 'pag Pasko at bagong taon, ano?
Mm. Tama at tsaka ano yoon, ah, hindi lang sa pagtitipon basta kumustahan mo lang siya, ah, sa video cha ay sa video call, ganyan.
Mm. Mm.

Oo, oo, na parang nagulat kami. Oo, naging close sila, tas ang dami nilang pinag-uusapan, ganyan, parang nakakatawa.
Yung magiging kunsit mm. Oo, 'di ba, ang ganda nun, na yung pamilya nung napangasawa ng kapatid mo, tas yung pamilya niyo, parang tuloy lumalaki yung pamilya ninyo, 'di ba? <chuckles> Hmm, Lalo na pag ano mm, 'pag kayo pa yung mga nagkaasawa na, 'di ba, mas lalaki pa yung pamilya.
Nalito ako. Oo. Oo, mm. Ayun, kaya nga parang Oo, lalaki talaga, mm. Ay, matanong ko lang, kayo ba, ilang kayo magkakapatid?
Hmm. Hmm. Ano, ah, ka ah, kami, tatlo. Tapos ako yung panganay, tapos ako palang yung naikakasal.
Ah, tatlo, oo. Panganay, mm. Nakasal, oo. Kami apat tapos ako yung panganay na sana ikasal. <laughs> Oo.
Mm. <chuckles> Oo. Oo nga, <chuckles> ba ilang taon na ba kayo ng karelasyon mo ngayon?
Nako, matagal na, um, 17. Kaya ayon, ah mm. Kaya parang
Ah, mm. Ay, talaga? So ano yun, 1st boyfriend mo siya?
Mm, kami, kaming dalawa, first namin.
Ay, oo. Pa parehas tayo. <laughs> Oo, parang nagsama kami, magkasintahan kami ng 12 taon.
Ay, talaga? <chuckles> Nakakatawa naman, mm. Oh, mm, mm.
Ah, oo. Tapos nung nakaraang taon parang ah, oh, pinagkasunduan namin na ikasal na.
Kinasal na kayo. Mm, mm, mm. Nakakatuwa naman. Oo. Mm, kaya pala yung pamili kaya pala yung nanay mo din, umuwi kasi talagang ano, espesyal din talaga. Ayan, mm.
Ang tagal niyo na din pala ano? <laughs> Ah, oo. Tama, oo, tsaka nakakatawa pa, kasi naging magkasintahan kami, ah, 4th year high school pa lang kami, tapos ayun. <chuckles> Ah, pinagbawalan ako ng tatay ko na makipagrelasyon. Ang nangyari nun oo, ang nangyari, ang tagal naming tinago yung relasyon namin.
Ah. Oo. Oo, ganun talaga dati, bawal. Oh! <chuckles> Oo.
Oo, parang ano yata, ah, dahil mag nagka-college pa lang ako, siguro mga 5 taon, 5 taon namin tinago. <chuckles> Mm, oo, sabi ko nga, kaya nga naisip ko, na-realize ko na she's ay, he's the one na talaga, kasi ang tagal niya naghintay 'di ba?
Oo, oo. Oh, talaga? Ang tagal. Ang tagal nun, mm. Mm. Oo. Oo, ah. Oo, oo, nakakatuwa.
Ikaw ba, kaw ah, ano ba yung ano, parang na ano ako, ano ba yung love story niyo? Kasi ang tagal niyo na ding magkasama 'di ba, lab labing-pitong taon.
Oo. Labing oo, ganyan din, high school din. <laughs> Pero ano
Mm. Oo. <laughs> Ano yun, bawal ka ding mag-ano, mag-boyfriend nun?